Ừm, ô kê, thế thì ngoại trừ cái người thầy dạy bạn thêu thì bạn nghĩ có ai, ờ, có có thể hỗ trợ bạn trong cái việc bạn học thêu này hông? Ngoại trừ cái người thầy thì có những cái người đồng nghiệp nào xung quanh bạn mà người ta thạo cái nghề thêu mà bạn nghĩ là có thể hỗ trợ hoặc là, ừm t tạo động lực cho bạn trong cái việc mà bạn học thêu này hông?
Ừm, bản thân của mình á, thực ra thì cái cái cái chỗ của mình làm á, thì hông có ai thêu hết trơn á bạn. Mà đặc biệt là mình đi học thêu máy nữa đó, cho nên là rất là khó luôn. Nhưng mà mình nhớ lại có một cái chị đó nói là, "Ừ, chị cũng lúc trước chị cũng biết thêu tay." nhưng mà cái thêu tay thì nó khác hoàn toàn với thêu máy. Mà nghe bạn hỏi là có người hỗ trợ không thì mình hông biết là cái người này có thể giúp được mình gì hông nữa đó. Tại vì mình thấy nó khác hoàn toàn nha, thêu tay thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và cái sự uyển chuyển của bàn bàn tay. Nhưng mà thêu máy á, thì mình phải tiếp xúc bằng nhìn bằng mắt nè, rồi mình sẽ kết hợp giữa tay và chân nữa, cho nên là nó khác hoàn toàn luôn á.
Hay là một mình bạn phải tự đồng hành? Ừm. Mình hiểu rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm.